Ja, ich bin ja zurzeit in einer Phase, wo ich 'n bisschen mehr um die Ohren habe, finde ich zumindest, also ich empfinde es so, ähm, und alles, was so um mich herum ist, sorgt dafür, dass ich einfach noch 'n bisschen mehr diese, hm, ja, ich würde fast sagen, Überforderung verspüre, ähm, dass da einfach alles 'n bisschen viel ist und ich auch das Gefühl dann habe, dass diese sozialen Verpflichtungen irgendwie, die man ja, ich nenne es jetzt einfach mal so die man ja so im Leben hat, ne? Ich meine, die Familie will einem was von <chuckles> will was von einem. Äh, es gibt Feste, es gibt Geburtstage, äh, Partnerin gehört auch dazu
Mhm. Ja, ja.
Dass die dafür sorgen, dass ich dann irgendwie noch mehr Energie verliere, anstatt eben wieder aufzuladen, weil ich mich auch dadurch ausbremse, dass ich mir sage: „Hey, eigentlich könntest du jetzt in den 3 Stunden, wo du jetzt XY besuchst, eigentlich das machen, was dich gerade weiter voranbringt“, und dann kann ich irgendwie nicht aufladen, ne?
Und und was wäre das? Wäre das Studieren, Lernen, Arbeiten? Was würdest du stattdessen machen?
Mhm. Hm, ne, ich stehe gerade am Anfang meiner Selbstständigkeit, und deswegen habe ich da eigentlich ganz viel mögliche Aufgaben, was ich erledigen könnte. Und ja, das ist es dann eben, was mich so 'n bisschen
Mhm.
immer wieder ja.
Das ist ja eigentlich normal, wenn man wenn man's in in die Selbstständigkeit übertritt, dass man erst mal versucht ist, ständig zu arbeiten. Das ist 'ne große Falle. Äh, und 2. kann das grade am Anfang sehr heftig sein, dass du wirklich dich um so viel kümmern musst, ja? Das stellen sich die Leute immer gar nicht so richtig vor. So: „Oh, das ist ja herrlich. Du hast keinen Boss. Du kannst arbeiten, so viel oder so wenig du willst.“ Aber in Wirklichkeit, äh, grade am Anfang, musst du viel mehr arbeiten, als du je vorher gearbeitet hast, um das Ganze in Gang zu kriegen. Das ist, ähm ja, das ist so 'ne Sache. Da könntest du dir zum Beispiel sagen: „Ja, das ist halt jetzt so, und wenn mich diese sozialen Verpflichtungen belasten, anstatt dass mir das Spaß macht, dann ist das vielleicht auch okay, ähm, da 'n kleines bisschen, na ja, zurückzukurbeln.“ Aber du solltest nicht in die Falle fallen, dass du ganz und gar zum zum Einsiedler wirst und dich nur noch in Arbeit verkrebst. Denn es ist schon wichtig, dass du deine Beziehungen aufrecht erhältst.
Ja. Mhm. Okay. Mhm.